هتحتاجي نصيحة؟
بُصي، أنا بامُرّ بمشكلة كده ومش عارفة أتكلَّم فيها مع حد، لأن كل الأطراف القريبة مِنِّي هي أطراف أصلًا في المشكلة، ومحتاجة أتكلَّم مع حد ويدِّيني نصيحة. فاضِية إن أنتِ تسمعِيني وتدِّيني نصيحة؟
أكيد، طبعًا، أنا معاكِ، قولي لي طيب إيه المشكلة؟
بُصي يا ستِّي، إحنا 3 بنات، لمَّا بابا وماما توفُّوا، المفروض إن إحنا نبقى الشقَّة يعني اللي إحنا قاعدين فيها دي، بابا كان كاتِبها باسمنا أنا وإخواتي وخلاص، إحنا قاعدين في الشقَّة. لكن مؤخَّرًا كده، عمِّي قرَّر إن هو، لأ، إن هو محتاج يبقى ليه ورث في ال ورثه في الشقَّة، خصوصًا بقى بعد اللي حصل في البلد، والشقَّة بتاعتنا كمان كانت قديمة أوي في حتَّة في وسط البلد، فهي غالية جدًا يعني. فعمِّي قرَّر إن هو يطعن يطعَن يعني بالتزوير في العقد اللي إحنا قاعدين بيه، ويقول إن هو ليه حق وليه ورث وللأسف الوضع ده مأزَّمني جدًا أنا وإخواتي، ومش عارفة، مش عارفة نتصرَّف إزاي.
هو أكيد يعني عندِك حق إن دي حاجة تضايق وتزعّل و وكمان أنتم بنات محتاجين حد يكون واقف جنبكم، مش إنه حد لسّه يعمل معاكم مشاكل، وياخد أصلًا الحاجات اللي معاكم يعني في وسط الظروف اللي الناس كُلّها فيها يعني، آآ بس هو أنتِ بتقولي باباكِ كتب ال الشقة باسمكم، يعني هو في ورق واضح، يعني ال الموضوع مش محتاج أصلًا لسه مشاكل، يعني كان مُمكن يبقى في مشاكل لو باباكِ ما كتبش الشقة باسمكم، بس هي دلوقتي باسمكم. طيب أنتِ دلوقتي برضه إيه أكتر حاجة م مضايقاكِ مثلًا اللي هو الظلم أو مثلًا هو عشان هو ياخدوا الشقة، والّا علشان برضه دي دُول أهلِك؟ أو ده عمِّك، وده مش مش طبيعي، هو المفروض يُقف جنبكم مثلًا، لكن بالعكس، هو دلوقتي اللي بيعمل معاكم مشاكل؟
بصراحة، كل حاجة مضايقاني، مضايقاني إن المفروض عمي هو أكتر واحد يبقى واقف في ضهرنا أنا وإخواتي، خصوصًا يعني إن ما فيش ولا واحدة فينا متجوزة، إحنا آه كُلّنا كبار وبنشتغل، بس يعني المفروض إن هو يكون دلوقتي بدل بابا وماما، وما اعرفش يعني حاسة إن في سنة طمع، والفكرة كمان إن في أرض مشتركة ما بينّا، المفروض إن في ناس كانوا هُم اللي مأجّرينها، وكان بيطلع الإيجار بتاعها وبيتقسم علينا. ال الأرض دي بقى، ما فيهاش أصلًا يعني الأرض دي وِرث من جدي كمان، فالمفروض والدي ير يورث فيها وكمان عمي، فكده عمي هو عايز يورث في ورث والدي وكمان أنا ما معايي ما معاناش أي إثبات للقطعة الأرض دي، فالوضع كُلُّه مش حلو. مش عارفة أتكلم مع مين، خصوصًا إن العيلة كُلّها بقى، جاية في صف عمي لأن المصالح مصالحهم معاه أكتر، فاهمة الإحساس ده؟
آه طبعًا. أيوه طبعًا، فاهماكِ. لأن همّ مش عاوزين يخسروا أخوهم، علشان هو ده ممكن بقى ي ياخدوا حاجة هُم كمان معاه يعني، أو هُم كمان ممكن لو عندِك عمّات تانية أو ناس تانية برضه أو عِمام طبعًا، هياخدوا هُم كمان لو هو كسب ال ال القضية اللي هو ماشي فيها دي. بس، طَب أنتم في الأول كده، المشكلة دلوقتي مش في الشقة بس، دي كمان المشكلة الشقة والأرض. لأن أنتم يعني دي الشقة أنتم أصلًا معاكم الورق بتاعها، وكمان برضه بالنسبة لكم الموضوع صعب و وهو عاوز يطعن في الورق اللي معاكم، أو العقد. طَب أنتم جربتم طيب تتكلموا معاه بهدوء، إن أنتم لوحدكم وأنت المفروض هتُقف جنبنا و أو حتى مثلًا يكون في وسيط بينكم؟ والّا ما فيش أصلًا حدّ مثلًا ترجعوا له، وهو مش قابل الكلام معاكم؟
بصراحة، هو إحنا قرّرنا إن إحنا نرُوح له البلد ونقعد معاه ونتكلم، بس هو عارفة من الناس القديمة دي اللي هي بتبقى لابسة جلابية وهو كبير البلد، وما ينفعش أنتِ تناطحيني يا بِت يا صغيرة أنتِ بالكلام، و الفكرة كُلّها إن هم عايزين إن هو عايز ياخد الشقة منّنا عشان يعملها عيادة لابنُه، لأنها في حتّة حلوة، وأقل شقة في المنطقة دي هتبقى بمبلغ وقدرُه، وفكرة إنه هو يطعن بالتدو بالتزوير علينا، يعني طَب ولو هو ما وقفش مثلًا فكّر لحظة إن حتّى لو إحنا كنا مزورين العقد ده، وده أصلًا ما حصلش هو عارف إن بابا كَتَب لنا ال الشقة باسمنا قبل ما نتوفى وكانت بطِيب نية، يعني هو كان قايل لإخواتُه ده قبل ما يتوفى، لو مثلًا فرضًا إحنا اتثبَت إن في تزوير، يرضى إنه هو يحبسنا؟ إحنا ولاد آآ، أخوه المفروض ال أخوه ده كان ساعدُه كتير، وكان واقف جنبُه كتير، وكان هو اللي شايل يعني بابا الله يرحمُه كان شايل هَمّ البيت لمّا كان عمي مسافر برّه، فالوضع كُلُّه غ مُريب، حتّى لمّا اتكلّمت مع عمتي، قالت لي: "عمِّك يعرف أكبر منكم وبعدين ده هيحافظ لكم على الفلوس، ما أنتم اللي مش عايزين تدّي له تسيبوا له الأرض ولا تسيبوا له ال ال الشقة" آآ، هو كان مقدّر كمان الأرض آآ، تقدير كده يعني هي المفروض يبقى لو سعرها 10 هو م مدّينا نصيبنا 1 فاللي هو حتّى مش دي قِسمِة العَدْل، مشكِلتُه كُلَّها إن إحنا وقفنا قُدَّامه وطلبنا بحقِّنا، فاهمة قصدي؟
أقل من تمنها. آه. أيوه، أنا طبعًا فاهماكِ، يعني أنتِ حتى لمّا فكرتِ ت تلجأي لشخص مثلًا في العيلة مثلًا ممكن يبقى شخص أنتِ شُفتِ عمتِّك شخص عاقل شوية، تعرفي تتكلمي معاها، ممكن يسمعِك ويفهم منِّك آآ، لأ هي برضه ما لقيتيش إن هي برضه شخص يعني ممكن يبقى حقّاني لو قُلنا يعني، لكن أنتِ برضه أنا شايفة إن أنتِ حاولتِ توصّلي وجهة نظرِك آآ، حتى بالكلام معاه وبرضه عمِّك رافض ده. صح كده، والّا والّا أنتم أصلًا بتتوقَّعوا إنه هو مش هيبقى حابِب إن هو الك يتكلَّم؟ فأنتِ بتقولي لأ، بلاش نرُوح له أصلًا من الأوَّل.
لأ، إحنا فعلًا حاولنا نتكلَّم معاه، يعني رُحنا له مرَّة البلد، وهو كان آآ، يعني شديد أوي في التعامل معانا. إحنا أصلًا ما فيش ما بيننا وما بينه علاقة ودِّيَّة أوي، لأنه معظَم الوقت كان مسافر برَّه. بس إحنا علاقتنا حلوة بمراته وبأولاده، كان بابا دايمًا بيحرص إنه يبقى في علاقة وُدّ ما بينَّا. ما أعرفش إيه اللي خلَّاه يقود الانقلابة دي في العيلة. آآ، وحتى أنا وأخواتي حاولنا نتكلَّم، بس هو خَد الحتَّة كلّها بقى إن: "أنتم عيال صغيرة وجايين تعلِّموني أنا الكبير." وحتى لمَّا رُحنا لعمِّتي واتكلَّمنا معاها، ما لقِيناش حد خالص قادر يقف في ضهرنا أو يقف قُدَّامه، حسّينا إن الموضوع بقى مصالح أكتر، واللي هو: "خُدوا الفلوس اللي أنتم عايزِينها وخلاص." فاهِمة؟
أيوه طبعًا، أنا فاهماكِ و ومقدِّرة أوي، إنه هو إحساس صعب جدًا، إحساس إن أنتِ مش لاقِية يبقى في حد ف في عيلتِك مثلًا واقِف جنبَكم، في ظروف إن أنتم لوحدكم وباباكم ومامتكُم متوفِّيين. ف فأنتم محتاجين أصلًا حد معاكم، وكمان بيزوّدوا الموضوع أكتر، آآ، إن هُم عاوزين كمان ياكُلوا أصلًا ال الميراث بتاعَكم ويأخُدوا حقَّكم أصلًا من ال من الشقَّة أو كمان الأرض. طب أنتِ مثلًا شايِفة الموضوع ممكن ينتهِي إزاي يعني؟ إيه ال الحل المثالي إن أنتِ مثلًا تحبّي توصلي له؟ إن أنتِ بقى، لأ، أنتِ حاسَّة إن أنتِ متضايِقة منه جدًا، فأنتم عاوزين تمشوا في المحاكم وبالطريقة ال بطريقة القضايا يعني، و وت وتثبَتِي إن هو مش كويِس وتاخُدي حقِّك بالطريقة دي، والّا شايِفة إن يا ريت الموضوع ي ينتهِي بشكل ودِّي و وكويِس ونخلَص من العبء اللي علينا ده؟
بُصي، المحامي اللي إحنا رُحنا له أنا وأخواتي أكد لنا إن هو عمي رفع قضية الشقة دي كنوع من أنواع يعني إن هو بيرازي فينا، يبقى ده قصاد حوار الأرض يعني، لو إحنا طالما إحنا طلبنا بالأرض لو سبنا لو اتنازلنا عن الشقة هو هيدينا ورثنا في الأرض، ويعني هو عايز هو اللي يشتري الشقة وطبعًا هو مقدر الشقة ب بقيمة بخسة يعني، والشقة دي هي الشقة اللي إحنا اتولدنا فيها وعشنا فيها مع بابا وماما شايفين فيها أجمل لحظات حياتنا، فبصراحة أنا مش عارفة الوضع ممكن يتحل إزاي!
أكيد طبعًا. أنتم كمان مش حابين إن أنتم أصلًا ت تفرّطوا في الشقة، لإن هي فيها كل ذكرياتكم وحياتكم مع باباكم ومامتكم يعني، دي اللي أنتم عِشتم فيها عمركم كله.
بالضبط كده، يعني مش عايزين نسيب البيت بتاعنا، ليه نسيب البيت؟ أخواتي شايفين إن إحنا نتقي شره لأنه هو في الأول وفي الآخر عمنا وهو لو جالنا عريس هو اللي هيوقَف ويتأ يعني ويحط إيده في إيديه فبلاش مشاكل ونرضى وخلاص ويعني، بس أنا شايفة إن لأ يعني، فأنا مش عارفة أنتِ رأيِك إيه؟
بُصي، أنا شايفة بصراحة إنه هو بمَا إنه هو كده ممكن يعني لو هنقول ضلالي، بمَا إن أصلًا في ورق آآ، موجود، فهي أي ورقة تخص الميراث، عقود، أي إيصالات، أي حتى شهود عارفين إن باباكِ كانوا شاهدين إن باباكِ كتب الشقة باسمكم كل الحاجات دي لازم تتجمّع مثلًا وتتوثق، عشان لو عمّكم يعني هو already عمل طَعْن، يبقى أنتم موقفكم قوي يعني أنتم واقفين على رجليكم يعني آآ، ف ب بقى في أرض صلبة كده ومعاكم الورق اللي يِثبِت آآ، صِدق كلامكم أو صِدق إن إن الشقة فعلًا باباكِ كتبها باسمكم، وشايفة برضه بما إن عمِك مثلًا طريقته مش راضي أصلًا يسمع لكم، ومش قابل أصلًا الكلام منكم، وشايف إنه أو بيِستقِل يعني أو مستصغركم أو أنتم بنات فمش عايز أصلًا يتكلم معاكم لأ، أنتم خليكوا هاديين حافظوا على أعصابكم برضه عشان ما يبقاش منكم أي غلط آآ، ما حدش منكم يتفاوض معاه علشان برضه ما يبقاش حاسس إنه أنتم ده ضعف منكم مثلًا، وأنتم بقى ضُعاف وبنات ولوحدكم مين بقى اللي فيكم هيوقف قدامي، هو ممكن يبقى واصل له ده، فب ده بيقويه ضعف اللي قدامه بيقويه آآ، خَلِّي بقى المحامي هو اللي يتكلم عنكم، المحامي برضه هيبقى هيعرف يعني يتحكم آآ، في نفسه وفي كلامه وإن هو برضه راجل هيعرف يقف له آآ، ومش هي مش ه يعني هتتجنبوا إن حد يوقعكم في ال في في أي غلط يعني. أنتم بقى
بصراحة أنتِ عندِك حق، أنا فعلًا هافكر في الموضوع ده، أنا كانت غلط فعلًا إن إحنا رُحنا ولإن أنا فعلًا انفعلت على عمي، وده فعلًا ما ينفعش حتى لو ما في بيننا مشاكل، أنا فعلًا هاتكلم مع المحامي وهاخلّيه يجرب كده لو يحل وِدّيًا معاه، بصراحة أنا يعني أنتِ فدتِيني جدًا وساعدتِيني وقدمتِ لي نصايح، أنا فعلًا مبسوطة إن أنا اتكلمت معاكِ، شكرًا ليكِ.
يعني صدقيني أنا أكتر، وأنا مقدرة الوجع اللي أنتم فيه، يعني خصوصًا إن هو حد من العيلة، فأنا معاكِ في أي وقت حبيتِ تتكلمي فيه أنا موجودة يعني، إن شاء الله في أي وقت.
شكرًا ليكِ.
شكرًا.